Ouais, oui, bien entendu, hein, donc heu, au niveau émotion, beh, c'est vraiment, heu, l'espoir, heu, l'espoir de l'amour, en fait et heu, et surtout de ne de ne pas douter. C'est vraiment à ce niveau-là que la musique essaye de de transcender, de d'écouter son coeur comme comme a dit le titre de la chanson et heu, et de ne pas, hem, de ne pas trop réfléchir, de de vraiment se laisser aller.
Et c c'est quoi, heu, pour toi, heu, qui agit le plus sur l'humeur dans une musique? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est les paroles? Est-ce que c'est les voix, heu heu, est-ce que c'est les les instruments qu'il y a derrière?
Mmh mh. Ah, c'est c'est une très bonne question et et en fait, la réponse nécessite un développement parce qu'il y a plusieurs aspects. Je dirais que dans un 1er temps, c'est le rythme de la musique qui va jouer, dans le sens où où si tu as un rythme, hem, avec des des booms par exemple, tu vois? Tout ce qui est musique boom boom boom directement, on est vraiment dans un truc dynamique. Oui, voilà tout à fait, heu, les paroles aussi ont un un effet bien entendu si si tu as quelqu'un qui va chanter quelque chose de positif, ah beh, en termes de moral, heu, ça joue aussi, hem, ça donne de l'espoir et un côté positif à ce que tu ressens, à l'inverse de quelqu'un qui va rapper ou chanter quelque chose, heu, de négatif ou parler sur le monde ou la politique, heu, la musique touche tellement d'aspects différents.
Oui. Ouais. Tu le ressens. Oh.